أنا لسه مطلّقة من أقل من شهرين، وحاسة كده بمشاعر مش حلوة خالص، ومش لاقية حد أتكلم معاه ولا أفضفض له، ولا حتى أطلب منه النصيحة. ممكن أتكلم معاك شوية؟
إمم. آه طبعًا، أنا هنا موجود، اتفضلي.
بُص، أنا كنت أعرَف طليقي بقى آآ من مدة طويلة أوي، كنا مع بعض في الجامعة، وحبينا بعض، واتجوزنا وخلّفنا، بس خلاص الحياة وِصلت ما بيننا لطريق سد، ما بقاش ينفع إن إحنا نكمّل مع بعض، فجأة هو اتعرّف على حد تاني وارتبط يعني، وحصَل الانفصال ما بيننا بشكل رسمي خلاص، بس للأسف في ما بيننا أطفال، وأنا مش قادرة أتجاوز إحساسي بالقهرة وبالزعل وبالضياع، إزاي حُب السنين ده ينهار في لحظة؟ إزاي هو يقدَر ينساني ويحب واحدة تانية غِيري ويعيش معاها، وأفضَل أنا بقى قاعدة في البيت بالولاد؟!
إمم.
إزاي العمر يعدّي كده وأنا ما أحسش بيه؟
إمم. هو الحقيقة إن يعني شعورِك وصَل لي وإحساسِك مفهوم تمامًا، تمامًا يعني. و و وعندِك حق، عندِك حق إن إنِك تقولي الكلام ده وشعورِك يطلَع بال <tsk> بالحُرقة دي، فتمامًا أنا مُتفهمِك، ولكن يعني خلّينا ن يعني أسألِك هو الانفصال ده يعني حصَل فجأة كده؟ ما كانش في بوادر للموضوع ده؟ ما حسّيتيش إن هو اتغيّر مثلًا؟ أو علاقته بيكِ إمم.
إمم. إمم. خالص. لا بالعكس، إحنا كنا كويسين جدًا مع بعض، أنا بالصدفة البحتة لقيت موبايله كده بيرن رقم غريب، وشه اتغيّر، فسألته "هو مين ده؟" مع الوقت ابتديت حسّيت كده إحساس كده جوّا السِت لمّا تحس إن جوزها كده اتغيّر معاها، كإن في حاجة واخدة دماغه وشاغلاه طُول الوقت، ابتديت أدوّر وأدعبس، ويا ريتني لا دوّرت ولا دعبست، اكتشفت إن هو مرتبط بواحدة معاه في الشغل، بنوتة كده أصغر مني بشوية حلوين يعني، تقريبًا رجّعِت له بقى طموحات وأحلام الشباب، وفعلًا في ما بينهم علاقة، ساعتها قلبي وجعني، وحسّيت إن أنا فعلًا محتاجة إن أنا أتكلّم معاه وأواجهه، قُلت له: "أنا والّا هي؟" قال لي: "هي."
إمم. فهمت. إمم. إمم.
وقد كان. وساعتها حسّيت إن أنا ف
الحقيقة صعبة. إمم. اتفضّلي.
ساعتها حسّيت بقى إن أنا قلبي وجعني. إزاي هانت عليه العشرة دي؟ طَب والحُب، طَب وكل الكلام، طَب وولادنا، كل حاجة حلوة. ما عرفتش أقول إيه غير خلاص طلّقني وطلّقني، وراح لها. واللي عرفته كمان بقى إن واضح إن هم كمان هيتجوِّزوا وده وجعني جدًا.
إمم. إمم. أنا إحساسِك إحساسِك متفهِّمه تمامًا والوجع يعني لازم لازم يعني يتداوى طبعًا، فإحساسِك مفهوم. والحقيقة ال إن م البكاء على شخص غير مقدَّر نوع من أنواع ال ضياع الوقت، فليه ليه تبكي على واحد خلاص آآ كان سبب في جرْحِك؟ ف ولكن خلّيني أسألِك الأول يعني الانفصال ده بعد ما حصل آآ الشخص ده يعني فجأة كده انسحب فجأة على طول مُجرّد ما أنتِ قُلتِ له يا أنا يا هي، قال لِك على طول هي وخلاص و و ومشى والّا حاول يقول لِك لأ استني، طيب ممكن أعمل كذا، ممكن نعمل والّا هو ما صدَّق زي ما بيتقال؟
إمم. إمم. أنا مش عارفة بصراحة، أنا فعلًا مش قادرة أفهمه. أنا مش زعلانة عليه هو كشخص، بس زعلانة اللي هو إزاي أنا ما كنتش شايفة فيه كل الخداع ده، إزاي كُل السنين دي عدّت وأنا متأكدة وباحلف بال10، على فكرة كان في صحابي نا كتير بيحاولوا يقولوا لي خلّي بالِك ومش عارف إيه، بس أنا تقريبًا كنت واثقة فيه ثقة عمياء.
إمم. إمم.
كُل اللي أنا بافكّر في دلوقتي سنين عمري اللي راحت معاه، شبابي، طموحي، اللي أنا قتلته عشان خاطر البيت والولاد، شغلي اللي أنا أهملته وخدت فيه أجازة، وكُل زمايلي اترقوا وبقوا واصلين لمناصب، بس أنا فضّلت إن أنا أقعد على مع الأولاد، وإن أنا أقف في ضهره. إزاي بعد ما مرينا بكل اللحظات دي، هو يروح يعيش مع واحدة تانية نجاحي أنا، نجاحي أنا معاه. مش قادرة أقدر مش قادرة أفصله، مش قادرة أفصل، دماغي على طول شغّالة. كمان الولاد لمّا بتسألني: "هو بابا فين"، ما بيبقاش عندي رد ليهم. هاقول لهم إيه؟ بابا باعنا يا حبايبي وراح اتجوّز واحدة أصغر مِنّي. مش عارفة بصراحة. ودايمًا بقى نظرات اللوم والعتاب حواليَّ من كل الناس. "قُلنا لِك، قُلنا لِك دوَّري"، "قُلنا لِك خُدي بالِك من نفسِك". واللي يقول لك "ده أنتِ لسه صغيرة وألف من يتمناكِ، وزي ما باعِك بيعيه". أيوه، ادوني فرصتي بس أحس إن أنا أزعل على نفسي. أنا مش عارفة بصراحة، مش عارفة إزاي أتعامل مع الوضع ده.
اهم. أيوه. اهم. أكيد. إمم. أنا أنا متفهمِك تمامًا، وشعورِك و و واصلني، وأنا هنا عشان أساعدِك وأقدِّم لِك نصايح آآ، تحاول إن هي تساعدِك ت تخطّي ال الأزمة دي، ولازم تبقي فاهمة كويّس جدًا، وتبقي عارفة إن إن الحياة بتمشي، آه، ممكن تمشي في لأ ممكن تمشي بخطوة وتقف، ولكن يعني لا تبكي على واحد كان سبب في جرحِك، فلازم تبقي عارفة كويّس جدًا إن صحتِك أهم، وعندِك بنتِك وأولادِك، آآ فلازم تتخطي الأزمة دي عشان خاطر نفْسِك وعشان خاطرهم، وهل هل اللي حصل ده بيأثّر على النوم أو بيأثّر على شغلِك أو بيأثّر على مزاجِك؟ والّا بيأثّر حتّى علاقتِك مع ال أنتِ قُلتِ لي إنّك شغّالة، بيأثّر على علاقتِك في الشغل والّا أنتِ سب والّا أنتِ لسّه مكمّلة في الشغل؟
إمم. آه. والله أنا أوّل حاجة عملتها بعد الانفصال إن أنا قطعت الأجازة اللي كنت واخداها ونزلت الشغل، قُلت أهي حاجة تلهيني بقى عن التفكير، بس أوّل ما أروّح البيت وأشوف الولاد، أنا مش قادرة أشوف الولاد غير إن هُم ولاده هُم ولاده هو، ولاد الشخص اللي جرحني وأذاني، وطلعني صغيّرة في عين نفْسي، وحسّسني إن أنا مش كاملة في عينه كأنثى، وراح يدوّر على حاجة تانية مع حد تاني، مش عارفة، باحس إن أنا باظلمهم، بس مش بابقى قادرة أتحكم في غضبي معاهم أو في كلامهم، أنا عارفة إن هُم أطفال وما لهمش ذنب في أي حاجة باباهم عملها، بس أنا مش قادرة أفصل ما بين إن هُم ولاد الشخص اللي جرحني، وما بين إن هُم
إمم. إمم. اهم. الطمع. إمم.
بيسألوا عليه وعايزينه. بصراحة
وصلت.
هو هو وارد إن هو يكون هو مش وارد، هو أكيد هو زوج مش حلو، الزوج اللي يخون مراته ويعرف عليها ستات ما يبقاش أمين، بس هو أب حلو، فأنا مش قادرة أحرم ولادي برضو من وجود أب حنين عليهم. فاهم قصدي؟
إمم. ف فهمتِك والله، بس هو آآ ولادِك ما لهمش ذَنْب، ليه تحُطّوهم في نَفْس ال حاولي برضه الأول تحُطّوهمش في نَفْس الدايرة دي. أنا مُتفهِّم تمامًا إن الشعور الجرح والألم والوجع اللي حصل لِك ده مخلّيكِ مش شايفة حد ومش عاوزة تشوفي حد. ولكن لازم تبقي عارفة إن إن ولادِك ليهم حق عليكِ وعليه، فلازم طبعًا يشوفوه، لازم طبعًا آآ يزورهم. طبعًا مش شرط تكوني موجودة أو ممكن من برّه، برّه، لإن الولاد بدون أب الموضوع بيكون صعب. أنتِ برضه لازم تشوفي نَفْسِك. أنتِ عملتِ إيه طيب الأول قولي لي عشان خاطر تتخطّي ال الأزمة اللي حصلِت لِك دي، إيه اللي عملتيه؟ في أفكار حلوة كده ظهرِت لِك أو احكي لي كده؟
بالضبط. عندك حق. أول حاجة جات في دماغي إن أنا أروح للكوافير، رُحت وقصّيت شعري، لإنّه كان بيحب الشعر الطويل، وده كان أصلًا حاجة بتضايقني طول الوقت، لإن أنا ما باعرفش أهتم بيه، لإن أنا ورايا اهتمامات تانية. قصّيت شعري، تخيلّت إن أنا لمّا أعمل new look جديد، أنا كده باقفل مرحلة وبابتدي مرحلة جديدة. وزي ما قُلت لك رجعت كمان شُغلي وبصراحة شُغلي خَد جزء كبير من تفكيري. وأنت كمان عندك حق، هم ولادي مالهمش لازمة ما لهمش ذَنْب في اللي باباهم عمله. بس أنا مش عارفة، يعني هو لو طلب يشوفهم، المفروض أبقى موجودة والّا مثلًا أخلّي بابا ياخُد الولاد وي ويروح يقابله بيهم برّه؟ أنا مش عارفة إزاي أقدر أشوفه تاني وهاحوِّله لشخص كده ما يبقاش مصدر ل للتعب ليّا، فاهم؟
إمم. حلو. صحيح. اهم. إمم. فهمتِك، أ هو أ أ الحقيقة إن إن إن م ف في بداية العلاقة بعد ما تنهار لازم طبعًا تحافظي على مسافة بينكم و وت خلاص يعني، هو كتاب وس واتقفل، فأولاده لازم يشوفهم طبعًا، طبعًا. آآ، أولاده، و وعشان خاطر الصحّة النفسيّة لولادِك، آمم، ولكن يا ريت ما تبقيش موجودة في البداية كده بالضبط، آآ لازم في حاجات بسيطة كده تعمليها في البداية ممكن تنفعِك آآ، أو هتفيدِك. يا ريت تحافظي على آآ، routine جديد كده، انسي اللي فات، هي تكون صعبة، هي صعبة أكيد، أكيد، حاولي ت تشتركي في gym أو ت وتدخلي رياضة، ت تمارسي الرياضة أيًا كان الرياضة اللي بتعمليها، إن شاء الله تلت ساعة في اليوم حتّى، حاولي ت ت تاخدي دُش بارد كده وتفهمي إن خلاص صفحة واتقفلت، و ولو في حد باعني فأنا لازم أبيعه، يعني هو باعني برخيص، فأنا ليه أبقى عليه يعني، ليه أبقى عليه، لو عملتِ حاجة زي كده، فمش ه مش هيفيدِك غير إن أنتِ هتقلل م هتقللي من كرامتِك ومكانتِك فخلاص الموضوع انتهى، حاولي ت تغيّري في routine أكلِك، جرّبي أكل جديد، جرّبي أكل تاني ما كلتيهوش قبل كده، آآ النوم لازم تحافظي على ال8 ساعات وت أو في اليوم ك كلّ فترة، آآ يا ريت تغيّري شبكة تواصلِك تمامًا، يعني أنتِ مثلًا كان معاكِ أي حد بيفكّرِك بيه يا ريت تت يعني مش ن ما تقطعيش مرّة واحدة، يا ريت تبعدي عنّه شويّة، يعني م ابعدي عنّه.
إمم. إمم. صح. صح. إمم. إمم. عندك حق. ما هي دي صعبة أوي، ما أنا مش هاقدر أقطع ولادي، ما هُم ولادي هيفضلوا طول الوقت بيفكروني بيه، لإن اسمهم على اسمه، أنت عارف أنا صح المفروض أوّل حاجة أعملها إيه، أنا المفروض أشيل صورة جوازنا اللي متعلّقة في الصالون دي، خلاص، هو ما بقاش ليه م ما بقاش ليه جو وجود في حياتي، ليه أفضل مخلّية صورته موجودة، بصراحة، وهاحاول فعلًا أنزل gym، أنا كنت المفروض أهتم بصحتي من زمان، وباحس كمان إن الرياضة بتطلّع الطاقة السلبيّة، ممكن ساعتها أطلّع كلّ الطاقة السلبيّة اللي أنا فيها، أنت فعلًا بتقول لي معلومات ونصايح حلوة جدًا، مش عارفة ليه ما حدش من اللي حواليّا حاول يلفت نظري ليها.
أكيد. اهم. صح، صح. إمم. ده حقيقة. اب وب ب ب أنا هنا عشان أساعدِك، و و وب وبخصوص الدعم برضه آآ، لو حسّيتِ بعد كلّ اللي عملتيه وبعد ما بدأتِ آآ، تنتظمي في رياضة وتغيّري أكلِك وتغيّري routine وتعملي حاجات تانية مختلفة تمامًا عن اللي كنتِ بتعمليها، وتقطعي أي علاقة ما عدا ولادِك طبعًا ت توصّلِك بيه، لو حسّيتِ إن بعد كلّ ده لسّه تايهة فلازم، لازم وضروري لصحتِك النفسية، ضروري جدًا إنِّك تروحي شت ال تقعدي مع امم، طبيب نفْسي، ومش عيب أبدًا، دعم نفْسي، آآ يتكلّم معاكِ، يفهّمِك، آآ إن الحياة هتمشي والحياة فاضلة، هيفيدِك كتير، و وصحتِك النفسية هتبقى أفضل إن شاء الله يعني.
إمم. صح. إن شاء الله، فكرة الدكتور النفْسي ده فعلًا كانت في دماغي بقى ليها فترة، بس كنت خايفة إن أنا أواجه بيها المجتمع، بس بما إن أنت نصحتني بيها، هاعتبرها علامة، وفعلًا هادوّر، هاحتاج إن أنا أقعد مع حد يقدر يساعدني إن أنا أتخطّى، كلامك فعلًا ت ت فرَق معايا، وغيّر من مودي. شكرًا ليك، وشكرًا لدعمك اللي أنت قدّمته لي.
إمم. إمم، كويس أوي. العفو. وأتمنى تتخطي ال الأزمة دي. شكرًا.